مُتَصالحة جدًا مع ده جدًا، جدًا، كنت مبسوطة أصلًا. بجد كنت مبسوطة في الأيام دي أوي واللي هو عادي مش فارقة معايا. يعني مش مش دي اللي هتأثّر عليَّ.
إمم. <laughs> أ جميل. طيب، وهُم
بس اللي هو كان اللي كان مضحّكني يعني خلاص قفَلِت معايا العالم وقت كُلّه، فهي جاية أتحرق في الوقت اللي هو بتاع شهر العسل اللي هو أنا خارجة، خلاص يعني وأنا مسافرة يعني خلاص.
<laughs> مستقصدينِك هم. <laughs>
<chuckles> الكوكب كُلّه متآمر ضدّي للدرجة دي.
أيوه، أيوه. طب وأمّا رجعتِ بقى، قولي لي لمّا رجعتِ، آآ مين أول حد رُحتِ له أي ح حكيتِ له اللي حصل ده و وأكيد الناس كانت بتشوف بقى أنتِ بتقولي كنتِ بتصوّري بالسناب وبتصوّري وبتنزّلي stories وحاجات زي كده للحَرْق والكلام ده ف فما فيش حد كلّمِك خاف عليكِ، ما فيش حد
لأ، هو أصلًا اللي كان يعني كان الحَرْق منظره يرعب لدرجة إن هو افتكره إن أنا يعني لا إمّا بقى م مضروبة بقى ضربة نار، لا إمّا اتحرقت آه. حطّيت إيدي في النار فتح، فهُم المنظر أصلًا كان المنظر شكلها بَشِع، بس اللي هو أنتِ إزاي استحملتي وإزاي عدّيتي وإزاي ما فكّرتيش حتّى تحُطّي حاجة عليه؟ ما كانش ده تفكيري ساعتها خالص. بس هي الفكرة بقى إزاي رجعنا؟ يعني أنا كنت قُلت إن إحنا حاجزين رايح طيران وراجع طيران. أنا فجأة لقيت إن أخويا باعت لي تذكرة الطيران، فهي المفروض كانت الساعة باين 12:00 ص أو حاجة أو الساعة مش فاكرة كان الساعة كام من 12:00 لت فرُحنا المطار قالوا لنا: "الطيارة دي أصلًا مِشَت من بدري.".
جرى لك حاجة هناك. <laughs> أيوه. إمم، إمم، إمم. آه. <laughs> ده ده كل حاجة في السفرية، كل حاجة في السفرية مِتعقربة يعني. آه. <laughs>
ف س اللي هو مِشَت من بدري إزاي؟ بايظة. بايظة حرفيًا. فاللي هو أنا باكلّم أخويا قال لي: "الطيران الساعة 15:00." قُلت له: "أنا في المطار وبيقولوا الطيارة طلعت، أعمل إيه؟" فاللي هو أنا معرفش أي حاجة ولا عارفة أروَّح إزاي. المفروض خلاص الفندق إحنا حاجزين على قد الأيام دي، فاللي هو مش معايا فلوس إن أنا أزوِّد ولا أي حاجة، فأنا هاعمل إيه؟ هاقعد في الشارع والّا أعمل إيه؟ ف وأكيد أول طيارة كانت تاني يوم أصلًا. يعني أول طيارة أحجزها كان كُلّه complete، فاللي هو تاني يوم. فلقينا بقى إن
إمم. أيوه. طب وإيه اللي حصل؟ يعني أنتِ في في ل حتّى لو معاكِ فلوس الط الطيارة الجديدة، فأنتِ هتباتي يوم في الشارع.

فالمهم وصَلنا الفندق، والفندق كان لذيذ والدنيا حلوة وكل حاجة، رُحنا هناك بقى وكان الفندق كلّه أجانب، كلّه أجانب، ما كانش في مصريين، فأنا كنت حاسّة أنا الوحيدة ال <laughs> اللي مصرية في المكان.
امم. يعني أنتِ أول مرَّة تطلَعي آآ تسافري لوحدِك من غير باباكِ ومامتِك وراحة مكان كلّه أجانب ما فيهوش مصريين، فأنتِ بالنسبة لِك بقى يعني حاسّة إن كل حاجة جديد في جديد أنتِ
خالص. هو الفندق عادي، الغردقة ما مش مش بعيد، بس هو ما كانش في حرفيًا في المكان كلّه مصريين <laughs>
أيوه. ماشي، جميل.
فال فأنا كنت ساعتها، ما كنتش أعرَف إن أنا عَندي حساسية من الحِنّة.
آآ من الحِنّة؟
وأنا كن آه، وأنا بقى كنت راسمة بقى زي أي عروسة حِنّة على رِجلي، وال حِنّة على إيدي زي ال العبيطة. وفجأة وأنا هناك لقيت إيدي كلّها ورِجلي كلّها بقِت فقاقيع مَيّة كده
آه. <laughs> يا خبر! آه. <laughs>
و وبتوجَع وجَع مش طبيعي، حرْق <laughs> عروسة محروقة <laughs> فاللي هو
إمم. عشان كده، عشان كده بتقولي لي ما كانش ما كانش مُضحِك في الأول أكيد.
أ ب أ أنا كنت أصلًا رايحة، اللي هو أنا ما أعرفش بقى جايبة بقى هدومي بقى ومبسوطة وجينز وحركات و رُحت هناك، أنا لا عارفة ألبِس <laughs> كنت باموت، واللي هو لازم أنزِل أفطر، لازم أكيد هاكون لابسة، وإحنا بقى مسلِمين ومحجّبين، فاللِّبس مقفول ف كلّ إيدي حرفيًا بتهرّشني <laughs> وهو جوزي يقول لي خلاص، يعني <laughs> ال الناس بيبصّوا لنا وأنتِ قاعدة تهرّشي، هيقولوا إيه؟
آه. <chuckles> أكيد، أكيد. أيوه أنا أ أنا عايز أعرَف هو ك هو كان بيتصرّف معاكِ إزاي، كان بيعمل إيه يعني، بي بيحاول يساعدِك والّا كان
هو اتفاجئ إن منظَر فجأة إيدي بقى كلّه فقاقيع مَيّة وهكذا، فاللي هو كلّ بقى ال هناك قاعدين يتفرّجوا علينا إن أنا كده جَرَبة أكيد <laughs> ما فيش حَل
آه. <giggles> طَب ما ما رُحتوش مستشفى هناك أو عملتوا حاجة زي كده والّا في عيادات في الفندق؟
ما كانش في وقت بقى التفكير ده، ما كنتش بافكّر التفكير ده نهائي، يعني ما كانش في بالي أصلًا.
فأنتم عايزين تقضّوا الأيام، ال الكام يوم اللي أنتم جايينهم تستمتعوا.
آه.

طبعًا بقى في الرحلات ال بنطلعها دايمًا، بيحصل لنا مواقِف مضحكة كده بتأثّر علينا وما بننساهاش دايمًا. فعايزِك تحكي لي أكتر موقِف مُضحك أنتِ فاكراه في رحلة طلعتيها؟
إمم. والله هو كان ساعتها ما كانش مُضحك. بس أنا لمّا رجعت، لقيت إن الرحلة دي كُلّها أصلًا م على بعضها كده كان بالنسبة لي مُضحكة. ودي بقى كانت رحلة شهر عسل. <laughs>
آه. لأ. يع يعني اشرحي لي اشرحي لي يعني إيه ما ك ما كانش كان شهر عسل، يا نهار أبيض! آآ طب استني كوميدي. لأ، لأ، لأ احكي لي من الأول كده، قولي لي اللي حصل بالتفاصيل وليه ما كانش مُضحك في الأول؟
إمم. فشهر عسل وقَلَب كوميدي بقى. <laughs> طيب، بُناءً إن إحنا أصلًا أكيد عائلة مصرية، فما فيش حاجة اسمها إن أنا أسافر لوحدي. فأنا ساعتها دي كانت أول مرّة أسافر أنا وجوزي واللي هو ما فيش ماما، ما فيش بابا، ما فيش الناس دي كُلّها، <chuckles> فأنا طالعة لوحدي تمامًا وإحنا أول مرّة نركب طيارة م أ أركب طيارة من غير ماما وبابا. يعني م م فجأة كده مع جوزي <laughs> فتمام. فإحنا رايحين في الطريق المفروض بقي جهِّزنا الشُنَط وكل حاجة. أنا طبعًا ما أعرفش هاعمِل إيه تمامًا والمفروض بقى نحُط الشُنَط فين إمم.
أكيد. إمم. ماشي. حلو. طب أنتِ أنتِ ثواني بس، هو هو هو مش جوزِك يعني أنت أ المفروض واخدين على بعض كان في فترة خطوبة ي والّا أنتِ لسّه متعرّفة عليه والّا إيه؟
ما هو ده بقى ده كو ده ده حاجة وده حاجة. <chuckles> كل اللي فات حمادة واللي جاي حمادة حرفيًا. فجأه حسّيت إن هو حد غريب، لأ ما نعرفش بعض. <chuckles>
آه. <chuckles> تمام، ماشي. حلو أوي. فأنتِ ب بتتعا راحة تتعرّفي عليه هناك في شهر العسل.
آه حرفيًا. فالمهم رُحنا آآ وإحنا رايحين، أنا بقى طبعًا أول مرّة أركب طيارة، كُنّا أصلًا لقينا فنّان هناك وأنا كنت مبسوطة أوي بقى بالفنّان <chuckles> وقعدت طلعت أجري عليه، لأ إحنا لسّه كُنّا بقى في المطار واللي هو إيه، هو طالع م قدُّامنا يعني. وطلعت أجري زي العبيطة وممكن أتصوّر معاك ي <chuckles>
<chuckles> ماشي. إمم. ف في الطيارة. <laughs> ماشي. <laughs>
ورُحت أتصوّر معاه وكنت مبسوطة بنفسي أوي المهم، آآ و أو أول بقى مرّة دخلنا، هم طبعًا قلّعونا بقى اللي هو الكوتشيّات والحزام والشراب والح حاجات دي كُلّها عشان بقى ي التفتيش. أنا كنت طبعًا اللي هو مستغربة أنتم بتعملوا ده ليه؟ وكُنّا واقفين زي العُبْط حرفيًا. يعني إحنا ماشيين زي العُبْط، اللي هو روحوا كذا، روحوا كذا، تعالوا هنا <chuckles> ولا أي حاجة. فقالوا لنا حُط إن إحنا بنطلع طيارة والمفروض يعني ال بنح بنسيب الشُنَط وتطلع الطيارة بتاعتك. إحنا طبعًا كُنّا خايفين نت أنا كلّمت بابا بابا ي أخدوا منّنا
آه. أيوه. <laughs> أ حلو. جميل. هو هو أنتم الاتنين أول مرّة تسافروا م يعني أ لوحدكم؟